Pô, ca sacana Não, eu eu eu cheguei, né, a pesar 120. E eu, já, cheguei a pesar setenta e pouco. Mas, nes quando eu cheguei a setenta e pouco, eu acho que eu não estava muito saudável, sabe. Era, não estava bem. Eu che eu fiquei eu fiquei num negócio, aí, "não, não, não, tô tenho que emagrecer, tenho que emagrecer.". Tipo, eu estava com pele no corpo só, mas, não estava com gordura, entendeu. Então, eu olhava aquela pele e, achava que era gordura e, não comia, cara. Tinha dia, que eu ficava sem comer, entendeu. Então
Uhum. Hum. Aí, você estava magro, demais? Uhum, entendi. Hã, entendi. Você não so não sabia identificar muito, o que estava acontecendo no seu corpo, né? Ok.
"fiquei maluco". Não. Eu acho que eu tive uma dismorfiazinha corporal, né. E aí, eu estava magro e achando que, ainda, estava gordo. E aí, depois eu fiquei saudável. Hoje em dia, eu acho que eu tô pesando uns 85 por aí, né, que não deixo não tô, tipo, com six pack, né. Não tô com abdominal, nem nada. Até porque, eu não treino. Mas, eu n eu tô saudável. Eu acho que eu estou mais saudável, né, o que importa, é. E, me sinto bem. Me olho no espelho e, fico feliz, né, com o que eu vejo pelo menos. É é o mais importante. Eh, o hobby, né, me ajuda muito, a me manter. Não me ajuda a emagrecer, mas, esse hobby me ajuda a me manter saudável, né, ali, no peso normal, também
Uhum. Hum. Uhum. Hã, mais importante, né. Que sem saúde, a gente não é nada. Uhum. Também é, muito, importante. Sim. Com certeza. Hum. Legal, legal. Controle do peso. Questão mental, também, né?
Exatamente. Porque, eu amo comer besteira, sabe. Por mim, não tem essa. Eu gosto muito de comer mesmo. Então, eh s Não, besteira todo dia, não. Mas, comer. Eu gosto de comer sempre, né. Então
Uhum. Todo o dia? Ah, ok. Hã, entendi, entendi. Uhum. É, um dos prazeres da vida, realmente.
O negócio é que é verdade, é verdade. Eu, tenho alguns probleminhas, né. Como a maior parte da nossa sociedade, né, que é doente. Então, eu também tenho ansiedade, tem algumas coisas que acabo forçando na comida, né. Quando eu tô muito ansioso, né, quando eu tô com alguns problemas, então, recai sobre a comida, né. Tomo um litro de açaí.
Hum. Hum. Hum, entendi. Uhum. Ah sim. E você já tentou você já tentou, ter uma conversa interna quando você, tá ali, com ansiedade ou algo assim. De antes de comer se questionar, e falar: "Ei, eu preciso disso, mesmo?"
É. Não. Não consigo, nem, imaginar nisso. Eu eu eu penso em outras coisas, né. Quando eu vou fazer uma coisa, assim, eu falo: "Pô, pra que, que eu tô fazendo, isso?", eu não preciso disso, né. Isso, não vai me ajudar na ansiedade. Mas, a comida é algo que não. Porque, eu fico feliz sabe, ali, na hora, meio que, passa a ansiedade e tal. Então
È porque não ajuda, né. Traz um conforto, ali, na hora. Aham.
É. Traz um conforto, é verdade. Mas, não é não é saudável, né. Ma bom, o hobby mesmo, que me me faz bem, né. E tipo, me ajuda na ansiedade também e eu não vejo o tempo passar. É o fato de jogar tênis, né, como eu falei. Às vezes eu entro, ali, numa quadra com um amigo meu. A gente faz um aquecimentinho, ali, de 15 minutos, né. Então, só, olho no celular pra ver se passou 15 minutos. Depois, a gente joga por 2 horas. Sem parar praticamente, né. E, eu não vejo
Sim. Hum. É legal, legal. Uhum. Boa. Olha que beleza. E o aquecimento, realmente já é uma parte muito boa, não só pra o esporte. Mas, também para o para o resto do seu dia. Você não acha?
Com certeza, om certeza, né. Eu acho que, se eu faço um treino de manhã, né, o meu dia é, completamente diferente, né. Se, eu vou jogar tênis de manhã, ali, entendeu. Tenho mais dopamina, tenho mais energia. Tô mais alegre, né. Eu consigo achar piada nas coisas que eu, às vezes, não conseguia, também. E
Uhum. Sim. Hum, interessante.